Aham.
Né, então eu falei: "Bom, eu vou" era o quando eu terminei era umas 6h30, falei: "Bom, vou botar aqui pra 7h59", que é só bater o ponto, né, no no computador, botar pra 7h59. Consigo bater o ponto da cama mesmo, no celular. <laughs> Aí
Uhum. <laughs> Tipo, meia atormentada, meia acordada.
Aham, exatamente. Aí bati meu ponto lá 7h pá, beleza. Só que aí, cara, eu tenho que acordar es eu tenho que acordar, aí depois às 8h pra levar minha filha pra escola.
Tá.
Então eu dormi daquelas 7h até 7h45. Tipo, aí quando tocou o despertador, estava naquele sono bom, sabe, aquele sono que você, putz, tá até começando a sonhar. <laughs>
Uhum. Sim, sono profundo, né. E você não tem nenhuma possibilidade de mudar o horário desse trabalho, no caso?
Exatamente.

<sneezes>
Cara, olha, eu tô com uma dificuldade, <laughs> que eu acho que é uma dificuldade que eu sempre tive na minha vida, tipo, de procrastinar as minhas tarefas importantes de todos os dias. Tipo, imagina, né, eu tenho que resolver alguma coisa, né, assim, ainda mais se for coisa importante, aí que eu procrastino mesmo. Tipo, aí que eu deixo é sou aquela famosa "deixa para depois", sabe, por que fazer ago o o por que fazer agora, o que você pode fazer amanhã? <chuckles>
Aham. Sim. Eita! <laughs> E E então, quanto mais importante, menos importância você dá, no caso.
É, exatamente, se eu tiver que fazer resolver algum problema, cara, tipo, me dá uma preguiça, então, eu queria assim, um conselho seu assim, tipo, pra eu poder vencer isso, porque é é muito difícil sabe, por exemplo, agora mesmo eu tinha que que eu eu vou trocar de academia, né, que eu faço academia num lugar, e aí, tô sim não tô gostando muito tal, só que aquilo tem uma fidelização. <laughs>
Uhum. Aham. Ai, é é tão chato, né, esse negócio de: "Ai, tem que ter um contrato, 1 ano, 2 anos.", isso é péssimo.
Aham. É, exatamente, né. E aí, só que eu fiz assim, eu fi eu fiz, né, tal, eu perguntei: "Qual era a multa? 'Ah, a multa é a ta é o valor x, não é pouco o seu seu no 1º mês são €18, tal, você só paga tipo, a diferença, tal'", eu: "Ok, tudo bem, né, vamos vamos testar.", né. Mas aí eu tenho que ir lá na academia pra can cancelar o contrato, cara, tipo: "Quem disse que eu vou? Quem disse que eu saio de casa, boto a bunda no carro para ir?".
Uhum. Ah, ok. Não, olha Não, eu vou fazer você ir, vamos começar por aí. Tu já achou uma primeira primeiro lugar, né, uma outra academia que te agrade?
<laughs> Achei, achei, mas esse é o outro problema também com essa minha rotina de trabalho, que eu estou trabalhando tipo, de de 22h da noite até às 7h da manhã e depois eu pego no outro trabalho de 9h da manhã até 13h, n né, meio-dia, 13h, da tarde cara.
Achou? Uhum.
E eu tô com problema para ir treinar, cara, é outra coisa que eu estou procrastinando também, sabe, tipo
Tempo é o problema maior na sua vida então, né, porque, realmente, você trabalha bastante.
É, mas, por exemplo, poxa, de imagina se eu trabalhar até meio-dia, digamos, né, por exemplo, eu fui numa academia na semana passada que tinha a um horário de de aula que era 13h20.
Uhum. Boa, isso é ótimo. Você gosta de fazer aulas, então?
Gosto, gosto de fazer aula. Não, não não aguento fazer musculação, cara, para mim é é tortura. <laughs>
E que tipo de aula você gosta de fazer?
Eu normalmente faço eu gosto de fazer crossfit.

É, assim, tipo, eu, eh, o a o bom é que, por exemplo, meu trabalho, né, quando ele não é um trabalho que exija, assim, muito, né, assim, eu não tenho que ficar o tempo todo ali. Então quando dá uma folguinha no trabalho, quando o trabalho tá mais, por exemplo, essa noite fo deu, sei lá, 23h, meia-noite, tava tranquilo. Eu falei: "Opa, né, vou dar vou dar uma dormidinha aqui", aí boto o relógio pra despertar, né, Às 4h pra dar, assim, né, dou uma dormidinha até umas quatro horas da manhã pra dar uma, né, e acordo às 4h, vejo se, ah, tem alguma coisa pra fazer, alguém mandou alguma mensagem, tal, né. Aí se tiver alguma coisa pra fazer, eu faço, se não tiver, eu não faço, aí durmo de novo. Assim, são
Ah! Vou dormir. Ah! Uhum. Ok. Dorme de novo. Ah, então, maravilhoso.